Ciao. Allora io sono curioso: vorrei sapere da te, com'è che costruisci la fiducia online sui social oppure nelle chat. Quindi in poche parole, appunto, com'è che ti mostri, ehm, la tua fiducia su internet.
Allora, ehm, diciamo che io per costruire fiducia online sui social oppure nelle chat, tendo a scrivere parecchio con la persona con cui sto parlando in quel momento perché principalmente, ehm, quando cioè punto a costruire fiducia cerco di farlo più con una persona in particolare che magari, no, come si può fare ai s ai seguiti su Instagram o
Mh-mh, sì. Ah. Ah, ho capito, quindi tra virgolette "prendi di mira" una persona specifica chiamiamolo così.
Esatto, cioè magari, appunto, che ne so, tramite quando, cioè guardo il profilo, magari vedo che cioè, che ne so, può essere una persona che ha i miei stessi hobby e esatto. Quindi magari dico: “Vabbè, prov ehm, cioè scriviamo, magari nasce un'amicizia”.
I tuoi stessi gusti, sì. Okay, e effettivamente è mai nata un'amicizia diciamo seria, oppure sono state amicizie tra virgolette "di convenienza", del tipo non so, vi g vi vedevate online per parlare, giocare, finiva lì oppure anche appunto, nella vita vera?
Allora, io c’ho un gruppo di amici, ehm, con cui conta che parliamo da 5 o 6 anni
Sì. Ah, però.
ehm, noi tipo spesso ci becchiamo per per le fiere, quelle lì tipo per i giochi in giro per l’Italia.
Ah le fie le fiere nerd, chiamiamole così, tipo il Lucca Comics immagino. Sì.
Eh esatto. Esattamente, esattamente. Ehm, quindi comunque diciamo che è una cosa che cioè è da tanto che va avanti quindi
Beh. E come vi siete conosciuti quindi?
Allora, ehm, diciamo che <laughs> mi fa un po’ ridere perché comunque era, mhmm era un periodo, diciamo, dove c’era un gioco che era molto in voga, no.
Vai, vai divertente. Ovvero?
Ehm, Fortnite.
Ah beh, certo è un gioco ma cioè tutti penso ci siano passati almeno una volta su Fortnite; okay, sì.
E esatto. Ehm, diciamo che il nostro gruppo molte persone di questo gruppo facevano parte della community cioè del gruppo, no, di uno, mhmm di un content creator, insomma, di YouTube.
Sì. Ah va bene, okay.
Ehm, diciamo che ci siamo conosciuti, ehm, nel serv cioè nel nel server, no, di questo di questo YouTuber, dove poi con il tempo è nata un'amicizia perché giocavamo insieme tutti i giorni e poi si è evoluta questa cosa.
Sì. Ah ecco. Okay, e quindi sì, questo è il classico esempio di amicizia nata, ehm, online, ma esattamente com'è che avete cioè com'è nato? Vi siete prima, tra virgolette, "conosciuti in chat" e poi avete giocato insieme, oppure vi siete scoperti a caso in partita e vi siete trovati bene quindi poi dopo siete andati in chat a conoscervi?
Allora, ehm, diciamo che io ed un altro principalmente di questo gruppo, facevamo parte proprio di, mhmm, cioè della squadra che aveva creato questo YouTuber, insomma.
Sì. Ah pe okay, okay, quindi eravate già dentro in poche parole.
E esatto, infatti noi tipo spesso comparivamo nelle dirette, ehm, di questo content creator e quindi la gente, diciamo che ci conosceva già mhmm, cioè eravamo abbastanza conosciuti, insomma, nella comunità.
Mh-mh. Bene, bene. Okay okay, ci sta, vabbè, perfetto, giustamente, avevate una certa "posizione" tra virgolette di rilievo che, insomma, vi permettevano già di avere un libero di conoscenza; ma, mettiamo caso, <swallows> per esempio che in un contesto più generico, un po' più classico dove magari si gioca insieme o si chatta insieme e non si è, tra virgolette, "accompagnati" da persone famose, quali sono secondo te i metodi migliori per stringere un'amicizia sana s online e social per costruire la fiducia?
Allora, ehm, in questo caso quando magari non si fa parte di un gruppo, ehm, la cosa che io consiglio è sicuramente entrare in dei server che magari ci sono persone che possono cioè che sono aperte, no, a fare conoscenza in merito principalmente ad un settore in particolare, così sa cioè così si sa, no, se ha già un hobby magari in comune
Esatto, esatto. Mh-mh. Certo, certo.
e magari da quello può iniziare, no, un percorso dove inizi a conoscere la persona e con il tempo magari ci fai amicizia.
Ah-ah, giustamente e okay: è il classico. Mhmm, per quanto riguarda invece i social tipo Facebook, ehm, Instagram, X, lì invece ti è mai capitato di fare amicizie tramite chat semplicemente proprio mandando messaggi senza quindi poi non so, invitare a un gioco, invitare in un gruppo, proprio chat per chat?
Sì, ehm, in realtà anche molto recente perché diciamo che io, vabbè forse questo che è un discorso un po’ anche generale, ehm, diciamo che ad oggi è più facile secondo me intera cioè, mhmm, iniziare un rapporto, ehm, tramite messaggio.
Cioè i dimmi. Online dic Okay, piuttosto che dalla vita reale cioè, ehm, dal vivo intendi immagino il paragon Sì, sì, sì, sì, sì.
Esatto sì, cioè così maga esatto. Ehm, questo diciamo che ha aiutato molto perché tipo ho scritto ad una persona che adesso è un amico stretto con cui praticamente a avevamo gli stessi gusti musicali e quindi siam partiti così, insomma. Ehm
Oh, che bello. Oh wo e quindi com'è che hai costruito diciamo la la fiducia e il rapporto? Parlavate di gusti vabbè, immagino sì parlavate di gusti comuni musicali ma c'era qualcos'altro, cioè c'è stata un'evoluzione del rapporto? Perché sai com'è, uno sui social potrebbe anche fingersi di essere completamente qualcun altro, quindi come avete superato questa prova di fiducia?
Allora, ehm, diciamo che, ehm, lui, ehm quindi c’è questo mio amico che c’ha anche, comunque, la pas cioè vabbè la passione, comunque ehm, gioca anche lui a qualcosina online insomma; ehm, e poi diciamo che è una persona che con cui spesso ci esco perché frequenta molto comunque sia, ehm, le feste, comunque sia le uscite s mhmm ce se mhmm, fine se settimanali e quindi un po’ così.
Ah certo. Cert Assolutamente. Okay, quindi puoi "verificare", tra virgolette, se la sua esistenza corrisponde sia nella vita reale, che ne so, e so cosa che infatti è fondamentale. E allora però adesso ti chiedo di, ehm di dirmi secondo te quali sono i campanelli di allarme di magari persone che fingono di fare amicizia, fingono magari di creare fiducia, quando magari, non so, hanno uno scopo subdolo, cercano magari di fregarti, di farti fare qualcosa che magari non vuoi; quindi tu come li riconosci questi segnali?
Allora, ehm, spesso, ehm, sono persone che, ehm, si spacciano con altri profili, spesso.
Oh. Okay, sì.
Ehm, diciamo che spesso capita anche a me, ehm, perc perché comunque, no, il web è un mondo vastissimo, quindi capita che magari t'arrivano queste questi messaggi che ovviamente sono falsi. Ehm, la prima cosa che io faccio proprio subito è bloccare, segnalare, perché comunque è gente che ha sempre secondi fini, ovvero quello magari di rubarti il profilo oppure esatto. <laughs> Op
Sì. Certo. Anche, esatto, pericolosi. Bastardi qua <chuckles> ehm, ma tu ma, ehm, no perdonami, non ho capito qual è esattamente i ehm, o di quel gruppo di elementi che ti fanno suonare il campanello di allarme?
Allora, principalmente la foto profilo, ehm, questo è sicuramente il primo. Poi
Okay, tipo se manca okay, palesemente è probabile che sia tipo uno scammer, qualcosa del genere, okay, ci sta.
Esatto. Ehm, poi ovviamente anche pua anche il il nickname insomma, il nome può dare un segnale perché spesso hanno tipo nomi cioè tipo nome e cognome con una serie di numeri lunghissimi, no.
Mh-mh. Ah, è vero. Perchè è improbabile insomma chiamarsi così per davvero, quindi ci sta, ci sta.
Esatto. Ehm, poi sicuramente inizieranno loro a scriverti, ehm, perché, mhmm perché ovviamente provano, no, magari a fare la truffa perché tanta gente ci casca e quindi provano a scriverti loro.
Certo. Esatto, esa ah, e bisogna stare particolarmente attenti adesso magari, ehm, alcuni s si vede che sono palesemente dei falsi, altri invece li fanno, ehm, meglio quindi bisogna stare particolarmente attenti. Ma ti è mai capitato se no di, ehm, tra virgolette anzi no, senza virgolette, di litigare con qualcuno che hai conosciuto online?
<smacks lips> Allora, ehm, sì, ehm, diciamo che tante persone perché comunque, no, magari, mhmm cioè mi era capitato anche di recente, che praticamente c’era questa persona che aveva, diciamo, una storia dietro che la nascondeva
Mh-mh. Okay, storie di cose, se posso chiedere?
ehm diciamo che, ehm, si presentava come una persona tutta per bene poi in realtà era tutt’altro, insomma.
Mh-mh. Ah, una doppia faccia quindi, sì.
Esatto. Ehm, tant'è che, insomma, dopo mesi e mesi che ci scrivevamo in amicizia forte, ehm, praticamente l'ho invitata ad una vacanza, cose così, e è successo che, insomma, ha fatto delle cose poco piacevoli in generale con i miei amici anche proprio cioè parlo cioè proprio parlo di gruppo, proprio ha creato dei torti; e da lì, insomma, ho chiuso l'amicizia perché si è comportata male e non e non m'andava più di continuare la l'amicizia.
Mh-mh. Oh no. Certo, certo. Assolutamente, assolutame cioè ha creato anche problemi all'interno del gruppo, quindi ha fatto diciamo danni, in questo caso sì, bisogna stare particolarmente attenti; ma, e invece visto che tu parli anche di esperienze che hai modo di, ehm cioè giocare online insomma con questa gente, ti è mai capitato di beccare i i cosiddetti, ehm, troll, e e quelli che si divertono a fare gli stupidi orli online, magari sabotare le partite per il semplice gusto di dare fastidio e com'è che gestisci queste persone chiamiamole così, stupidine?
Ah sì, ehm, ve in realtà devo dire che è molto molto comune. Ehm, diciamo che per gestire questa tipologia di persone la prima cosa che faccio io ovviamente è segnalare al gioco perché è è è importante, no, che ricevano la penalità per quello che fanno
Eh immaginavo. Giustissimo.
ehm, il problema è che tipo un tempo mi era capitato addirittura, perché io diciamo che tanti anni fa, comunque, ehm, vab ero comunque sia, vabbè, uno streamer piccolino, comunque, e e capitava che mi entravano magari queste persone qua in in chiamata perché stavo sempre in chiamata pubblica e mi venivano, diciamo, a dire parole bannabili, ehm ehm, io alla fine non potevo fare niente perché cioè, potevo solamente dissociarmi, però, e eh, pi cioè più di quello non potevo fare.
Okay, va bene. Certo. Giust oh. Ah! Ma guarda te come sono i infide certe persone, cioè proprio andare a rovinarti tutto, accidenti oh! E secondo te perché la gente fa questo? Cioè, va beh uno dice: "È annoiato", ma secondo te c'è un motivo che ha che fare più con, diciamo, l'online, del tipo si divertono a fare così perché sfruttano le potenzialità e magari anche le falle dell'online, o c'è qualcos'altro dietro?
S Secondo me è molta invidia in realtà, perché tipo, mhmm, banalmente sento anche i miei amici, no, dicono: “Eh vabbè, cioè quello non fa nulla tutto il giorno, gioca, viene pagato, io invece magari, no, mi rompo la schiena a lavoro per 4 soldi”, insomma, no.
Ah ecco, certo. Mh-mh. Ah cer Certo, certo. Classi
Ehm ehm, quindi insomma c'è sicuramente tantissima invidia dietro quello che fanno sicuramente.
Immagino, immagino, no, hai detto perfettamente bene: l'invidia in questi casi è veramente una brutta bestia, quindi, ehm, ci sta assolutamente. E com'è che li gestisci? Cioè, metti caso, okay, uhm, magari li banni li blocchi, ma se non è possibile farlo com'è che, ehm, eviti insomma anche te stesso, per il tuo gruppo di amici di non avere a che fare con questa gente qui?
Allora, principalmente teniamo in tipo in questo caso magari il server chiuso, rivolto a persone solamente che invitiamo noi, in modo tale che le conosciamo. Ehm, in merito invece in questo caso alle live, no, alle a a cioè, insomma, alle dirette, e ehm, lì c'è c'è poco da fare perché o metto il blocco per la cioè per i messaggi, u unico modo è quello; però se ti entrano, insomma, in chiamata c'è poco da fare, eh, purtroppo.
Okay. Ok Sì. Si può far niente. Mh. Certo, certo, e secondo te questi, ehm, troller ehm, persone, ehm, diciamo un po' disagiate che fanno questo mi riescono a, diciamo, dare una brutta esperienza del conoscere le persone online o comunque è sempre più bello nel senso, ci sono per fortuna più persone che sono comunque per bene, simpatiche, carine e quindi vale ancora la pena conoscere le persone online?
Allora, secondo me vale la pena conoscere persone online, anche perché, <sucks teeth> ehm, diciamo che, tipo nel mio contesto che sono i in università, no
Si esatto. Magari non hai molto tempo di uscire immagino, dicevi questo.
se io tipo Eh esatto. Poi anche perché metti caso che un giorno prendo magari e vado a fare università altrove, magari c’è qualche amico che cioè che la fa la, possiamo unirci magari, no, in in stanza, dividere i costi.
Ah certo. Certo, certo. Assolutamente, ehm, va bene. Se invece ti chiedessi adesso di raccontarmi l'esperienza più bella che hai avuto, ehm, tramite un'amicizia online?
Allora noi diciamo che di esperienze ne abbiam fatte veramente tantissime insieme. Ehm, sicuramente era come hai detto te prima, quella del Lucca Comics comunque quando siamo andati che s s c'è chi cioè siamo stati 3 giorni comunque abbiamo fatto nol sì, sì abbiam fatto delle grandissime uscite, ci siam divertiti; ehm, è da rifare insomma, ecco.
Eh immagino, non sarà facile scegliere. Oh che bello, una bella vacanza! Immagino, immagino. Eh, quando conosci e passi molto tempo con una persona online, poi quando hai la fortuna effettivamente di vederla di persona deve essere tutta una grande esperienza, quindi sicuramente sarà stata una parte indimenticabile per te. Guarda allora io a questo punto ti ringrazio per la conversazione, è stato veramente interessante parlare con te di come costruire fiducia e amicizia online perché è un argomento serio, importante per molte persone che magari non hanno modo di conoscere le persone dal vivo. Quindi niente, ti ringrazio e a questo punto spero di risentirti presto.
Altrettanto, è stato molto bello.